Sauf qu'en attendant, elle, elle attendait avec un enfant là-bas et moi j'étais là, j'étais, heu, le l'officielle ici et et l'autre là-bas, tu vois.
D'accord. Officielle là-bas et toi tu étais officielle, heu, en Allemagne. Ah mais
Et heu Bah oui, parce que moi, attends, le pire, c'est que je connaissais sa famille, enfin une partie de sa famille qui habite ici
Oui.
heu, j'ai j'étais t'invitée à tous les repas, heu, de sa famille et cetera
Oui.
donc heu, bon, et
Ah oui, non mais c'est dingue parce qu'en fait sa famille, elle devait quand même être au courant de ça.
Mais tous ses amis n'étaient pas au courant, justement.
Ah, ils étaient pas au courant!